そうですね。で、実際にそこのあのあれ、まあ無印なんですけど、リサイクルして加工したやつまた売ってたりするので、なんか染め直したやつとか。やってます、やってますね、うん、で、ただ、そう売ってるのはなんか銀座店とかなんかメジャーなとこでしか売ってないので、あまりこう機会はないんですけど、うーん、だしで割。
はい。 あ、無印ってそういう取り組みされてるんですね。ああ知らなかったです。はい。 うん。 あ、じゃあもううん、再生紙で作りましたみたいな、再生繊維で作りましたみたいなの入ってるってことですね。ああ。
あ、そうですね。はい、もあるし、もうそのまんま、もう一回染め直してそのまま売るみたいな、そのなんていうのかな、一着物として売ってるのもあったな。あのうん、カットソーなんて確かにあのインディゴでね、あのいわゆるデニムの、あれで染めると結構いい味は出るのかなって、そんな感じで見てました。
ええ。 あ、そうなんですか？へえ。 あ。 あ、じゃあもうリメイクですね、完全に。
そうですね、はい。で、もう最近全然やってないんですけど、そのプチプラの服ばっかりなので、昔、ちゃんとしたデニムをあの日本製のを買ったりした時代は、あの、なんだっけ、古着の回収みたいのあるじゃないですか、あの、ネットで。で出してみたら、あの、結構いい値段で売れるのびっくりして、え、びっくりしました、それ。
はい。 あ、ふん。 あ、そうなんですね。なんか結構安く買い取りされるイメージだったんですけど、はい。
うん。ただ。 そうでしょ。そうでしょ。なんか、その、いやよく知られそのその世界では知られてるやつだったらしくて。
ああ、もうすごくいいブランドのやつだったっていう。
そうですね。うん。いや、いいブランドってはその、うん、デニムあの、倉敷のデニム屋さんが作ってるみたいな。そうそうそうそう。ねえ、そうでしょ。なんだけど、あの
そのデニムが。ああ、はいはいはい。有名ですもんね、倉敷のデニム。
何て言うのかな、いっぱいき僕あの背がちょっと低いんで、少しだいぶ裾上げしないとダメな人なんですけど、それが極端だと途端にあの500円もつかなくなるって、あ500円つかつけばいいよな、まだ。うん、なんかすごく安くなっちゃって、でも500円つくんだからすごいですね、今思うと。うん、そんな感じ、はい。
はい。 はい。 おえ。 うん、そうですね。なんかもういちえんとか値段もつかなかったりすることも、はい、よくあるんですけど。
そうですよね。うん。あん、はい、だからそういうことをやって。こともあります。このもう5、6年やってないんで、ね、あれなんですけど、うーん。。
うんうん。なるほど、じゃあ、捨てるにしても、あの地域の買収に出したりとか、無印とか持って行ったりとか、はい、売ったりとか、いろんな捨て方をお持ちなんですね。
はい。 そうですね。なるべくね。うんうんうん。 あ、そうですね。うん、あの、なんかそれをちゃんとしとかないと、捨てる時にこう、いいやっていう気持ちに多分ならないんじゃないかなっていうのもちょっとあるかもしれない。うん。
ああ。